Расскажи, а вот как учить язык эффективно с твоей точки зрения?
Ну, здесь слушай-ка, смотря зачем эффективно учить, потому что эффективно учить, чтобы сдать экзамен, эффективно учить, чтобы красиво говорить.
Или чтоб общаться, например.
Чтобы общаться, чтобы говорить, чтобы мочь себя выразить и чувствовать себя уверенно.
М-да. Да, да, вот действительно именно так, да.
Мгм. Ну, мне кажется, если честно, вот я могу про себя сказать, что я, допустим, английский учила, а, на ходу больше, да, какие-то моменты. Да, сама для себя Да, тогда еще не было, э, искусственного интеллекта и прочих вот этих всех, э, которые сейчас есть э, да, приложений. Вообще ничего не было, кстати, были ролики на "Ютюбе", как я щас помню, короткие ролики, я смотрела. То есть я в повседневной речи ходила и записывала, что именно я не понимаю. Ага, вот это я совсем не понимаю, как употреблять. Вот это вот непонятно вообще, что сказали. Вот это непонятно почему. А потом по этой теме смотрела ролики.
На ходу, ага, самоучка. Приложений, да. Мгм. А, то есть ты как-то пользовалась, потом непонятное слово? Ты смотрела в словарь, записывала ли его себе?
Конечно конечно, я вела, целый у меня был даже в приложениях, не в приложениях, а в заметках в телефоне. Я записывала слова новые.
Мгм.
Я записывала туда, что непонятно, какие грамматические формы нужно подучить. И вот так постепенно, в общем-то, понемножку, не заморачиваясь названием времен. И вот это вот как, м, вот просто сейчас я учу язык по-другому в университете. Это курсы при университете, и это испанский да, и меня грузят вот таким: глагол 3 лица множественного числа в несовершенном виде, сложно подчиненный такому-то субхунтиве. А я такая: "В смысле, а мне это зачем?"
Мгм. Начало грамматика. Мгм. О, как это, ой, как это сложно. Да. Мгм.
Мне это вообще не интересно.
Скажите мне, как сказать, да? Как ка как с кем-то говорить, да?
Я? Да да да да. Как сказать в таком случае, как сказать в таком случае, как сказать в таком случае. Мне важно понять смысл. Я не хочу запоминать вот это вот 3 лицо единственного числа, глагол в 3 лице единственного числа. Я такая: "Что?" Ну, как бы, да, э, как-то, э, опять же, ту же субхунтива они как-то называют. А изъявительное и сослагательное наклонение? Я такая: "Чего? Кто у вас там наклонился?"
Мгм. <chuckles> То есть то есть сразу отбивается желание, да, как-то учить?
Оно не то что отбивается, оно напрочь отбито вообще. И я просто я попробовала поговорить, ну, с преподавателем. Преподаватель даже мне говорит: "Почему у тя такие квадратные глаза?"
М.
Я говорю: "Потому что я это не понимаю". Вот. Я пробовала искать других преподавателей, естественно.
Ага, то есть то есть можно поме лучше все-таки не получается, лучше поискать другого преподавателя, мгм.
Ну, я пробовала, да, искать преподавателей по интернету, потому что язык преподают очень много людей. У всех методики, конечно же, отличаются.
Мгм, мгм. И вот тут, и как ты нашла?
Вот я прям да. Вот я прям на входе говорю, что мне непонятно вот это изъявительное наклонение 3 лица, 1 лица от глагольной формы и так далее. А они мне на полном серьезе начинают объяснять: "Ну это же так просто, 3 лицо, это вот это сослагательное наклонение, вот это". Я говорю: "Ребят, вы не поняли, мне это не интересно". "А почему у тебя такие круглые глаза? Я так понимаю, ты больше не придешь на следующее занятие". Я говорю: "Нет, конечно. Я просила. Не надо со мной такими словами разговаривать".
Мгм. М, мгм. И вот ты потом уже, получается, по ходу учила.
И. Нет, я сейчас учу с искусственным интеллектом на примерах. Я его так и спрашиваю. Вот это вот. Он мне тоже пытался писать сначала глагол в 3 лице единственного числа. Я такая: "Чё, напиши просто по-испански, как вот это вот, как что там местоимение такое-то, значит так-то". Всё, мне не надо вот это вот изъявительное наклонение. Я не понимаю, мне это не интересно. Искусственный интеллект это понял.
Просто и понятно. Ага. А. А как ты, вот ты изучаешь, э, извини, как ты изучаешь этот язык? Ты изучаешь его уже на самом языке, на родном языке? То есть, если ты учишь испанский, ты ход вот это обучение идет уже на самом испанском языке?
На 2 языках. Я в университете, я вынуждена туда ходить и его учить. Учу его на испанском, естественно, а, э, вот с искусственным интеллектом кое-что на испанском, кое-что, что мне непонятно, на русском, но без изъявительных наклонений. Да, да.
Мгм. А, то есть вспомогательный такой. Мгм.
Мне главное понять логику. Мне не нужно запоминать вот это вот 3 лицо единственного наклонения множественного числа.
И вот как Ага. А вот как ты пере переступаешь языковой барьер, чтобы сказать на на иностранном языке ну ну хотя бы элементарную какую-то фразу?
Никак. У меня его просто нет. Никакого языкового барьера у меня нет! Я несу всё, что знаю, и всё равно донесу туда, куда мне надо.
Ам, то здорово. А, ну то есть, э, ты советуешь не бояться, не стесняться. Надо вот как будет, так и будет.
Я вообще не стесняюсь и вообще не боюсь. Да, если что-то кто-то не захочет понять, то, ну, как бы найдется тот, кто поймет и захочет, и поможет. И на самом деле, а как? У меня вообще нет языкового барьера. Я удивляюсь, я не понимаю смысла даже этого выражения.
Ага. Ага ага. А вот как ты занимаешься, вот уже, например, э, регулярность? Это как-то через день, каждый день? Вот вот с какой к с какими интервалами?
Ну, мне щас, к сожалению, приходится каждый день. И, кстати, я щас подумала, что единственный языковой барьер, который у меня есть, это- и он, наверно, останется на всю жизнь- это языковой барьер к испанскому, но не потому, что я стесняюсь говорить. А потому что я, когда вспоминаю вот это вот 3 лицо изъявительного субхунтива, я сразу не хочу на нём говорить.
Мгм. Ага. А какой? М. А, то есть это, м, как бы матима мотивац не мотивирует?
М. Это не то, что не мотивирует, это демотивирует, это меня просто прибивает вообще напрочь. Я не хочу это знать, я не хочу, я это нет.
А вот, кстати, что тебя мотивирует изучать какой-то язык? Это какая-то нужда или тебе нравится сам язык, чтобы он, там, как-то в сердце, в душу вошел?
Ну, английский я учила, потому что, а куда без него. Это было достаточно давно, это было прям очень давно, когда я стала постоянно ездить в Европу, там, да. А куда без этого? Я там еще покупала себе словари.
Мгм. Мгм, мгм.
Смотрела сериалы интересные. Мне было интересно общаться с людьми. У меня была мотивация, что я же, как бы, не хуже всех. Что ж, я самая необразованная, получается? Вот такая какая-то.
А а испанский, получается, наверно, потому что нравился? Вот как вот как люди?
Нет, потому что я жила в Латинской Америке, и сейчас я живу в Испании, и у меня ВНЖ по программе, по обучению. Как бы вот, эм.
Ну, получается, это, это
В том виде ф
это выбор, это осознанный выбор. Я буду изучать этот язык, потому что я в этой стране.
М. Нет, это не осо и и и и. Я бы никогда не стала его изучать, так как вот эт вот этим университетским лингвистическим преподаванием мне отбили напрочь. И теперь у меня осознанный выбор, как бы вот здесь закончить все дела и уехать из этой страны, потому что я ничего не хочу общего иметь с этой лингвистикой.
Мгм. <chuckles>
Настолько у меня щас отвращение.
А он те помогает как-то фильмы смотреть, музыку петь, смотреть видео, ролики?
Нет, потому что я не хочу смотреть фильмы на этом языке теперь.
А что же еще те помогает? Ну, чтоб его учить, чтоб его запомнить, всё-таки же нужно общение?
Ну, искусственный интеллект. Вот нет, я не хочу общаться категорически. Я только с искусственным интеллектом, чтобы сдать, э, тесты и просто забыть это как страшный сон.
А, ну то есть для тебя такая вот, э, административная нужда, можно сказать. Ты это его у учишь?
Да да да да да, при том, что это сделали как раз-таки вот этой всей лингвистикой. У меня так не было. Я вообще считала, что еще плюс 1 язык- это даже очень даже себе хорошо, но тут проблема в том, что я не собираюсь писать на нем романы, как Федор Михайлович Достоевский, или переводить на испанский Федора Михайловича Достоевского. Поэтому как бы.
Мгм. Мгм, мгм. У тебя для корочки получается, да, так?
Мне этот уровень не актуален даже ф в институте. Но я считаю, что могли бы использовать какие-то более современные и, так скажем, user friendly, это говорят, да, по-английски, методы.
Ага, то есть, вот, да, вот расскажи, что что вообще вот более современный метод вот для тебя именно?
Как раз таки вот это вот объяснить смысл, да, грубо говоря, э, даже те же шаблонные, тестовые фразы, их же не нужно разбирать по пунктикам, по косточкам. Просто, вот как я, допустим, у меня когда подруга учила английский, мы с ней вместе снимали жилье, давно это очень было, она меня спрашивала: "Почему в этом случае говорят вот так, а в этом вот так?" Я говорю: "Не знаю. Отстань, потому что так".
Пит Мгм, мгм. <laughs> А, просто учи, вот так надо и всё, да. Не надо. Не надо згу
Да, и лично для меня это более логично.
Ага. То есть ты изучаешь язык для того, чтобы изъясняться, что-то написать, э, и жить в этом, но вот, э, с глубины этого языка, с его истории, почему вот так именно, э, так тебе не интересно?
Мне так не то что не интересно, мне так на данном этапе не нужно. Потом уже, когда я сама проникаюсь, когда вот я свободно говорю на английском, мне многие вещи интересны. Но дело в том, что
Мгм. А, то есть постепенно это всё приходит, то есть, как как с 1 класса надо чать ага. Не грузиться сра
Конечно конечно. Но опять же, я же не не вникаю в название, кто там Pluscuamperfecto, куда там Indefinido, инфинитив такой-то. Я это вообще ниче, не Мне это не интересно. Я и по-русски этого не знаю.
Мгм, мгм.
Ну, как бы и не очень хочу знать, то есть и и не знала никогда.
Хм хм. То есть. Более такой бу практичный способ вот для жизни, чтобы, му уметь изъясняться. А как, например, например, учишь новые слова? Ты их как-то развешиваешь по стенам или ты их проверяешь? Нет? Нет?
Да да да. Ой, нет, ни в коем случае! Визуальный мусор я не выношу просто! Нет, я, ну, так и запоминаю. Я пишу от руки в тетрадке, это да, я вот так вот запоминаю, а развешивать по стенам я не могу.
Ага! То есть Ну, то есть просто ты пишешь, то есть н н недостаточно одного интеллекта искусственного на приложении. Нужно самой писать руками, прямо вот так вот ручкой.
Да, да, м, да, я вместо развешивания слов пишу их руками, потому что я, ну, не люблю эти все стикеры, не люблю вот это всё. А так я, в принципе, переписываюсь с искусственным интеллектом, да, изучаю те же шаблоны, как я уже делала, как, в каком случае, как правильно сказать и так далее.
Мгм. Мгм. А бывают такие моменты, когда вообще не хочется. Ну, вот не хочется как-то, вот вообще.
Никогда теперь не хочется, вообще не хочется, в принципе не хочется.
Не хочется. А вот вот что еще в стимулирует, помимо корочки? Как учить язык эффектив помимо корочки? Ну, как, ну вот, как ты. Достижения, какая-то гордость.
<grunts> Н н н ничё вот меня сейчас ничего, никак, никакой гордости. Я хочу просто это забыть, как страшный сон, я же говорю. А с английским очень много что стимулировало: желание общаться, желание понять этот язык, желание себя выразить, желание прочитать какую-то книгу в оригинале, посмотреть фильм и так далее.
Мгм. А, ну то есть надо всё-таки любить язык. Язык надо полюбить, вот как человека, и тогда хочется его изучать. Так ведь получается?
Языком язык не надо забивать молотком, как гвозди, вот этой вот плюсквамперфекта и тебе прямо в лоб.
Мгм. Обойдется, да. Ага. Ну, в
Ну, это у меня так, по крайней мере. Я не знаю, мне, допустим, вот друг говорит, что грамматика ему нужна, чтобы понимать логику, и это как вспомогательный костыли, то как они преподают грамматику.
А как строится, как строится язык вообще, да?
Да, да, да. Но тут есть другой немножко моментик. Этот друг не говорит ни по-английски, ни по-испански так свободно, как говорю я.
Мгм. Да, расскажи. А, ну то есть вот у тебя такой реальный пример в жизни. Ага.
Просто стоит рядом с круглыми Да да, он просто стоит рядом с круглыми глазами, а потом мне говорит: "Ты вот это неправильно сказала!"
<laughs> Ну и что? Да, главное, меня поняли, да.
Я говорю: "Ну нет". Как раз вот когда он кстати, вот когда он в речи говорит, что я вот только что сказала вот так, а это неправильно, я говорю: "Окей, а как было правильно?" "А правильно было вот так". Тогда это запоминаю, потом исправлюсь.
Мгм. Ага, ну всё-таки а всё-таки, значит, хорошо иметь кого-то рядом, кто тебя исправляет? Ну, так аккуратненько, м.
Но он мне, м, не да пусть исправляет. Я вообще люблю, кстати, когда меня исправляют. Это тоже 1 из способов учить язык.
Мгм. Ну да. Нужен, на на всё-таки всё-таки нужен живой человек рядом, чтобы слышал другим ухом. Так получается, чтоб тебе она вот так тут не так.
Ну, не обязательно, искусственный интеллект же тоже меня исправляет.
Ага.
Да.
А в в нет какого-то тебя вот такого, ну, что все-таки это искусственно, это не человек? Нету такого?
Н нету, потому что человек, который в институте меня ну, в университете меня категорически не устраивает, как он объясняет, и
У, ну то есть, получается, всё-таки как-то надо искать преподавателя, который тебе подходит, который которая, ну, в откликается тебе, его методика, а может, его личность.
Ну, вот я пока нашла искусственный интеллект. Меня очень устраивает.
<laughs> Получается, самый лучший учитель- это искусственный интеллект.
Для меня оказалось, что да, потому что, хотя я объясняла людям, что вот так мне не надо, они всё равно делают так, потому что люди делают, как привыкли. То есть это занимает кучу времени, а, найти человека, который вот поймет, чего от него хотят.
Ага. Как привыкли, да? Ага. А вот, э, м, вот какие н то ещё такие-то есть у тя какие-то привычки, небольшие хитрости какие-то? Вот, как еще можно запомнить, заучить, применить новое в языке?
Да, начать думать на этом языке. Не учить грамматику, ничего, а вот этими вот выученными шаблонами думать: "Да, вот вот я сейчас встану, я пойду в университет. Но сначала я попью кофе". Здесь уже сколько форм и глаголов, вот их все нужно в голове у себя прикрутить, прям думать.
Ага, думать даже, ого! Ага. Ага, а, ну, значит, ты прокручиваешь в голове у себя, то есть. А, ну, это очень ответственный подход, то есть. <chuckles> Ты делаешь не только в университете, а уже подготовиться вперед, м, хоро хороший способ.
Да да. Мгм. Да-да. Я стараюсь сразу думать, не переводить, не а вот сразу, как сказать, в бой.
Мгм. А, ну, ти интересная методика, да! Ну что же, спасибо тебе, что поделилась такими полезными историями, э, советами. Было чудесно послушать! Спасибо большое!
Не за что, надеюсь, еще услышимся. Пока-пока!
Да. Пока.